بالضبط كده. يعني فعلًا ال ال أي نشاط باعمله، آآ ب باشطَّب كل حاجة كده خلاص كده. باخُد لي دُش، باحب آخُد دُش كده قبل ما قبل ما أخُش أنام. عايز أقول لك إنه باحِس إن هو عبارة عن كده آآ لأ، أنا أنا حاولت آخدُه ساقع بصراحة، بس حسّيته حاجة صعبة جدًا. أنا بارتاح في ال في ال في السُخن بصراحة، ب باحب الإحساس بتاع المَيّة كده السُخنة، وأطلع من الدُش كده على طول يعني زي ما بيقولوا أتْكَلفِت تحت البطانية أو تحت ال ال الcoverta. باحب أجيب باحب أجيب عندي كده باحب يعني أخلّي مراتي تعمل لي كوباية أي أعشاب بقى مثلًا. آآ باحب أشرب حِلبة الحِلبة، باحب أشرب الحِلبة جدًا، الكركديه، الينسون، حاجات دافية كده. آآ باحِس إن هي بالضبط، بتعمل لي حالة من حالات الارتخاء كده، باحِس إن أنا م مرتاح يعني كده، أنا مستحمّي، و ويعني باحِس إن المَسام بتاعتي مفتوحة وكوباية الحاجة الدافية كده جنبي على الكومودينو وجايب ب ب باجيب جايب قِصَص، باحب أقرا قِصَص يعني كتير.
أها. جميل. سُخن والّا ساقع الأول؟ قُل لي. حلو. أوكي. زي إيه مثلًا؟ آه. وحاجات بترخّي إلى حدٍ ما برضه بالليل يعني مش بالضبط. أوكي.
في ال في الكومودينو. أنا طبعًا بامنع التليفون خالص، يعني باضبُط المُنبّه في ال أنا ج يعني عشان أبعِد عنّي التليفون، أنا ب ب باحُط التليفون جوّه الدولاب وأبعده خالص وجايب مُنبّه اللي هو المُنبّه بتاع ناس زمان ده، اللي هو المُربّع ده تقريبًا. و آه، آه، عشان أبعِد التليفون أيوه، اللي بيِتضرب من فوق. عندي مُنبّه أحمر كده، شكله حتّى يعني إيه، غريب شوية. آآ فالمهم ب ب حاطّه كده جنبي وباضبُط على الساعة الفُلانية، أنا عايز أصحى على الساعة ف الساعة مثلًا 07:00 آآ الساعة 5:00 ص أو حاجة، باضبُط المُنبّه على كده. المهم ب ب إمم.
كويس. آه. اللي أنت بتضربه من فوق ده، اللي بيتضرب من فوق. تمام. طَب قُل لي قُل لي قبل النوم عامةً يعني في ناس كتيرة بتبقى أكبر مشكلة عندها إن هم ما بيعرفوش يسيبوا الموبايل قبل ما يناموا وده بيسحب منّهم وقت طويل، فمش بيعرفوا إن هم يخُشّوا في النوم بسرعة. هل أنت بتعاني من الموضوع ده والّا أنت بتتحكِّم فيه إزاي؟